Okay, allora già quello, mhmm, mi sento di dirti magari prova a lasciarlo da un lato perché
Okay.
comunque sia, sia cellulari che, ehm, computer hanno quelle che sono le luci blu, quindi sono blu e disturbano, diciamo, quello che è il nostro sonno. Equivale un po', uhm, allo stesso discorso, per esempio, delle famose lampade da terapia uhm, da terapia della luce, perché quelle per esempio dopo le 4 del pomeriggio non dovrebbero essere usate. Ehm
Okay.
magari prova anche, quando lavori a computer ad usare, ehm, quelle quegli occhiali fatti proprio per luci UV.
Ah.
Ehm, e ne scusa, luci UV, luci blu, in maniera tale che tu possa, uhm, schermarle in qualche maniera, e automaticamente, ehm, diciamo evitare di ei re riceverne così tante da poi disturbarti il sonno. Poi volevo chiederti, mhmm, hai già provato delle routine serali e com'è andata?
Ah. No guarda, allora mi è capitato qualche volta di di prendere la melotoni la melatonina, però il problema è che mi lascia stordita la melatonina. Quando, poi mi sveglio ci ci metto veramente tanto, uhm, a mhmm, a carburare poi durante la giornata. Quindi ho fatto questo al massimo.
Okay, allora, uhm, la melatonina non è, mhmm, male, magari, ehm, è stato il dosaggio. Perché sai, a volte poi dipende anche dalle dosi, dipende da tanti fattori. Quindi, eh, tu la prendi, magari lì c'è scritto: "prendere una pastiglia a notte" e poi magari a te una pastiglia a notte in realtà poi ti uhm, diciamo ti rende un po' addormentata per tutto il resto della giornata. Magari, potresti provare a calare la dose. Per fare così semplicemente, mhmm, potresti prendere o quelle in gocce che vendono comunque anche in farmacia, parafarmacia, oppure potresti provare con i divisori per farmaci. Son proprio dei d delle scatoline dove c'è sostanzialmente una specie di ghigliottina, adesso sembra un po' brutto detto così, però una specie di ghigliottina fatta apposta per le pastiglie per, diciamo, dividerle in 2 oppure in 4 eccetera, eccetera. Questo potrebbe essere un consiglio. Ehm
Oka Okay. Okay. Ah, okay.
ma, uhm, a livello di materasso e cuscino come sei messa?